Certo, assolutamente l sicurezza del posto fisso è difficile, è una cosa difficile a cui rinunciare, ehm, ma mi chiedevo tu mi hai detto che hai provato già a parlarne con la direzione, con i tuoi colleghi, ehm, quindi da parte loro non non ti hanno fornito soluzioni alternative o anche, ehm, in qualche modo di venirti incontro dandoti maggiori responsabilità o altro?
Mh. Beh, è proprio quello il problema che responsabilità aggiuntive non ce ne sono, siamo un piccolo una piccola èquipe di 4 infermieri, quindi ne bastano 2 per turno. Ehm, non ci sono, ecco, compiti nei quali noi dobbiamo applicare conoscenze particolari perché appunto essendo una radiologia, tutto viene un po' delegato alle altre figure, no, al medico radiologo, al tecnico, noi siamo là semplicemente per accogliere il paziente brevemente, spiegare cosa andrà a fare e poi salutarlo. E devo dire, per ora non ho non sono riuscito, ecco, a magari a sfruttare bene quel momento di di contatto col paziente per trarne un beneficio. La direzione, appunto, sono un po' con le mani legate perché, ehm, loro pensavano addirittura di farmi un favore, no.
Mh. Mh-mh. Certo, immagino, immagino, assolutamente. Ehm, hai pensato di guardarti intorno, mhmm, senza spostarti nel tuo ambito lavorativo, che da quello che capisco ti appassiona molto, ma, ehm, magari un'azienda diversa, una realtà diversa?
È così. Beh, sai, non è così semplice perché coi miei problemi che mi ritrovo, le scelte non sono tante, quindi ripeto non potrei lavorare in una clinica, perché non posso stare in piedi o portare pesi più di tot ore al giorno. Veramente io mi vergogno un po' anche andare a fare un colloquio e spiattellare così la mia vita privata al mio ipotetico futuro datore di lavoro, non so pensi che potrebbero, mhmm, s mostrarsi comprensivi oppure meglio se meglio se ci rinuncio su da fin da subito?
Mh. Ma assolutamente No, ci sono tante realtà che, ehm, sanno essere comprensivi ed anzi vedono il valore aggiunto, uhm, di personalità diverse, per cui anche nel momento in cui tu magari gli racconti la tua storia, possono vedere in te un valore in più che magari in altri possibili candidati non c'è. Io non rinuncerei a priori senza provare. Poi, qualora non dovesse funzionare, si possono trovare altre soluzioni, diciamo.
Mh. D'accordo. Beh, questo già un po' mi rassicura appunto di poter spaziare su altri ambienti lavorativi. Sicuramente è una scelta, mhmm, davvero molto importante, non potrò prenderla così a cuor leggero, però diciamo posso un po' cominciare anche a chiedere magari a ad altri colleghi che lavorano in altri ambiti cosa cosa ne pensano, però, mhmm, per quanto riguarda, appunto, adesso dove sono ora, sicuramente poi ci sarà un periodo di preavviso, no, quindi, mhmm, ho anche un po' paura di di essere giudicato, no, in quel periodo. Secondo te come dovrei comportarmi?
Ovviamente. Mh-mh. Mh-mh.